โอ้โฮ แน่นอนค่ะ เพราะอย่างที่แบบบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยอะค่ะ ที่ตอนนั้นน่ะ ที่เรารู้สึกว่า ถ้าท้อนะ หรือถ้าแบบว่าผิดหวังอะไรก็แล้วแต่ หรือหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่อะ จะไม่มีอารมณ์ฟังเพลงอะ เรารู้สึกว่า เออ ทำไมเราต้องฟังสิ่งบันเทิงในเมื่อเราอะกำลังเศร้าอยู่ หมายถึงว่ามันไม่มีอารมณ์จะฟังอะนะคะ แล้ว เออ แล้วเราก็เลยเลยเหมือนแบบไม่เคยฟังเพลงเลยในช่วงที่เรานอย ๆ หรือว่าล้มเหลว หรือว่าเสียใจอะ แต่เพราะว่าเพลงเนี้ยมันได้ยินโดยบังเอิญ และเราก็เลยหยิบเพลงเนี้ยมาใช้ในช่วงที่เราเสียใจจริง ๆ แล้วพอเราใช้อะ เออ มันได้ผลจริง ๆ เพราะว่าเราคิดตาม เราร้องตาม แล้วมันก็ เอาเนื้อเพลงอะ เข้ามามากรอบในหัว ในอารมณ์ของเรา เออ พอคิดตาม ได้ เราก็รู้สึกดีขึ้นแบบดีขึ้นในระดับหนึ่งจริง ๆ อะค่ะ
อืม เออ อืม อืม อา ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม ๆ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่คุณฟังเพลงเนี้ยค่ะ คุณฟังเพลงแบบ เหมือนกับฟังในบรรยากาศยังไงคะ ฟังคนเดียว หรือว่าแบบเหมือนกับเปิดเสียง ดัง ๆ เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ หรือเปิดคลอเบา ๆ ขณะทำงานอะค่ะ?
อืม จริง ๆ อะ มันแล้วแต่อารมณ์นะคะ ถ้าสมมติว่า กำลังเสียใจมาก อย่าง เหมือนนางเอกมิวสิกเหมือนกันนะ สมมุติว่าแบบว่าอยู่บน <laughs> อยู่บนรถไฟฟ้า อย่างเงี้ย ก็อาจจะ ใส่ หูฟังอะค่ะ เหมือนแบบ ใช่ กลับจาก ที่ทำงานแล้วเหมือน อา อารมณ์โดนเจ้านายดุมาละกัน แล้วแบบต้องมานั่งแบบกลับบ้านด้วยรถไฟฟ้าที่คนแน่น ๆ อีก อะไรแบบเนี้ย เออ เราก็รู้สึกแบบ เออ ชีวิต มันทำไมเศร้า หมอง ขนาด เนี้ย แบบโดนดุ แล้วแบบการเดินทางก็เหนื่อยอีก เราก็จะใส่หูฟังเลย แล้วเราก็จะเปิดเพลงนี้ แล้วเราก็จะแบบว่า เออ แบบเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป นะ เดี๋ยวแบบ เออ มันไม่ได้มีวันที่ฝนตกตลอดหรอก เดี๋ยวฝน มันก็หยุด อะไรอย่างเงี้ย เออ พอเราคิดตาม เนื้อ เพลงจริง ๆ นะคะ ใน เนี้ย
อืม เหรอคะ? อืม อ๋อ ยังไงคะเนี่ย? อ๋อ ค่ะ ใส่หูฟัง อ๋อ เออ อือ ๆ ๆ อืม อา อา อย่าง อย่างงี้นะคะ คือได้ฟังคุณ อยากถาม คุณค่ะ คำถามนี้เลยค่ะ อะไร คือบทเรียนที่สำคัญที่คุณน่ะแบบเหมือนกับได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองผ่านความเข้มแข็งของตัวเองผ่านบทเพลงนี้อะค่ะ?